Wie gehst du eigentlich mit deiner täglichen Bildschirmzeit um?
Ja. Also tatsächlich muss ich zugeben, äh, ich habe mir eigentlich vorgenommen, deutlich weniger, ja, vorm Bildschirm zu hängen, aber so richtig gut klappt's nicht. Also, ähm ja, ich ich arbeite dran, würd ich sagen. <laughs>
Mhm. Ja. Okay. Ähm, wenn wir jetzt über Bildschirmzeit sprechen, ähm, sprechen wir denn, äh, jetzt nur von, ähm, Smartphones oder, ähm, geht es da auch um Computer, Tablet, Laptop, also was immer du da nutzt?
Mhm. Äh, tatsächlich ist es 'ne bunte Mischung aus allem. Also, äh, auf der einen Seite, na klar, ne, das Handy, äh, kennt jeder. Man kann sich das ja auch ganz gut anzeigen lassen, äh, wie viel man da am Handy hängt. Ähm, aber durchaus klar, auch das Tablet spielt mit rein, ähm, oder natürlich auch der PC, ne, also oder Fernseher, ganz klassisch. Also, da spielen viele Sachen mit rein.
Mhm. Genau. Mhm. Ja stimmt. <laughs> Ja, ähm, also jetzt, genau, Fernseher habe ich gar nicht gar nicht au aufgezählt, gell? Und dann ist mir aber auch aufgefallen, ja stimmt, der Fernseher, den gibt's ja auch noch. Ähm, aber findest du, es hat sich verlagert, dass man jetzt viel mehr am Smartphone ist als am richtigen Fernseher?
<laughs> Ja, auf jeden Fall. Also, zumindest jetzt bei mir und ich denke, auch bei vielen anderen ist das so. Ähm, ich hänge auf jeden Fall viel, viel mehr am Handy, äh, weil da nun mal jetzt auch viel mehr Unterhaltung drinsteckt, wie das vielleicht noch vor einigen Jahren war, ähm, sodass man eigentlich bräuchte man gar nicht unbedingt 'nen Fernseher, aber ich finde, es ist halt dann doch noch was anderes vor 'nem Fernseher wie jetzt vor 'nem Handy, ne?
Mhm. Mhm. Mhm, ja, und du hast ja jetzt gesagt, dass du da auf deine tägliche Bildschirmzeit achtest. Bei Smartphones hat man ja das Glück, dass es da so 'ne Anzeige gibt und was ist denn jetzt so deine Strategie, um das wirklich auch durchzuhalten?
Mhm. Ja. Ähm, also, ich schaue grundsätzlich habe ich erst mal angefangen zu überlegen: „Hey, wie lang bin ich denn überhaupt jetzt am Smartphone oder allgemein jetzt vor Bildschirmen?“ Ähm, und hab dann mal gedacht: „Okay, w was was möchte ich denn überhaupt“, ne? Und ich habe dann für mich festgestellt: „Okay, ähm, also klar, äh, Arbeit mit, äh, PC, also, da komme ich nicht drum herum, ne, da da muss ich dann auch auf 'n Bildschirm gucken.“ Ähm, aber neben der Arbeit wäre's doch einfach schön, wenn ich dann nur noch so 1 bis 2 Stunden auf 'n Bildschirm schaue, ähm, und den Rest einfach ja, äh, natürlicher erlebe, ne? Und, äh, dann hab ich da halt angesetzt.
Mhm. Mhm. Ja. M ja. Mhm. Mhm. Ja. Und wie kannst du also, hast du's Gefühl, das läuft gut oder bist du da so 'n bisschen: Hm, immer wieder, ähm, fällt es halt fällst du hast du wieder einen Rückfall?
<chuckles> <giggles> Ja, tatsächlich, äh, läuft's nicht so ge gut wie geplant, ähm, weil's tatsächlich sehr, sehr schwer ist, nicht so viel Bildschirmzeit zu haben. Und also, am Anfang dachte ich mir: Okay, ne, dann dann guckt man halt nicht so viel drauf und, äh, gefühlt habe ich dann auch weniger drauf geschaut, bis man dann eben mal auf's Smartphone alleine achtet und da mal sich die Statistiken aufruft und dann sieht: „Oh okay, also, allein mit dem Smartphone habe ich diese 2 Stunden am Tag schon voll.“ Und ich gucke ja trotzdem noch irgendwie bisschen Fernsehen, ne, oder bin noch mal nach der Arbeit am PC oder so.
Mhm. Hm. Mhm. Ja, mhm. Ja, ja, ja. Mhm, also, es ist gar nicht so einfach, ne, äh, diese Bildschirmzeit zu reduzieren. Ähm, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, machst du's denn auch also, bist du an dem Bildschirm dann auch, äh, beruflich zugange?
Mhm. Ja, tatsächlich. Also, äh, grad PC, der ist halt ganz, ganz, äh, wichtig, sage ich jetzt mal für für den Beruf. Ähm, eigentlich sind die meisten Arbeiten da am PC. Und dementsprechend hat man da halt ganz, ganz, ja selbstverständlich am Tag irgendwie boah, 5, 6 Stunden hat man sowieso immer vorm PC, ne?
Hm. Ja. Ja. Mhm. Also wenn du jetzt so an dieses Reduzieren von täglicher Bildschirmzeit denkst, ähm, wie machst du das denn also im privaten Umfeld? Ich meine, da ist ja auch mit dem Kontakt aufnehmen mit anderen Personen, das ist ja meistens auch übers Smartphone?
Mhm. Da sprichst du was an, absolut, ne? Das ist so 'n Ding, ähm, da bin ich auch so, ja, immer mal wieder, am äh, habe meine Schwierigkeiten damit. Ähm, weil ich da einfach merke: „Hey, äh, ne, dann, äh, d eigentlich dürfte ich jetzt heute gar nicht mehr ans Handy gehen, aber ich wollte noch mal mit 'nem Kumpel schreiben, mich irgendwie verabreden“ oder so. Ja, und dann wird's halt ganz schon schwer, ne, in solchen Momenten dann, äh, sich noch, äh, letztendlich an diese Bildschirmzeit-Regeln zu halten, ne?
Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Ja, ganz genau oder bist du dann mittlerweile dann schon umgestiegen, dass du halt dann sagst: „Okay, dann texte ich halt nicht, sondern dann nehme ich halt, äh telefoniere ich halt“?
Mhm. Ja, das das war eine Möglichkeit, ne? Also, ähm, tatsächlich habe ich das 'n paarmal gemacht, dass ich dann einfach gesagt habe: „Okay, anstatt jetzt irgendwie 20 Nachrichten hin und her zu schreiben, einfach einmal anrufen. Das verringert die Zeit und geht halt dadurch auch noch mal zusätzlich schneller, ne?
Mhm. Ja. Mhm, hm und wie geht denn dein Umfeld damit um, wenn du sagst: „Hey, ich will jetzt meine Bildschirmzeit reduzieren? Sind die das, äh, si sage denken die: „Oh, das ist gut“, oder, äh, schmunzeln die dann schon, sagen: „Schaffst du eh nicht“? <laughs>
<chuckles> <laughs> Tatsächlich. Ja, eher eher Letzteres. Also, sie schmunzeln drüber, äh, und sagen auch: „Hey, ja, mach, ne, ist gut“. Äh äh, das nimmt sich aber gefühlt jeder vor und ob das dann so klappt, ja, sei mal dahingestellt, ne? Also, es <laughs> und sie haben ja auch irgendwie recht, ne? Also, ich glaube, die meisten Menschen versuchen ja ihre Bildschirmzeit 'n bisschen zu reduzieren, ähm, und wie gut das dann klappt, ja, ne, es ist dann nicht immer so hundertprozentig.
Mhm. Hm. Hm. Also, hast du dann zum Beispiel auch so Strategien, dass du sagst: „Okay, äh, ich nehme jetzt mein Handy, das, äh, muss aufgeladen werden und dann, hm, tust du das Auflade-Gerät extra an anderen Ort? Also, dass es dann weiter von dir weg ist? Also, hilft dir das was, so 'ne bisschen die Distanz zu, äh, verändern zum Smartphone zum Beispiel?
Ja, ja, also, äh, ich nutze das tatsächlich insofern, äh, wenn ich merke: „Hey, mein Handy-Akku ist jetzt gar nicht mehr so voll“, und ich merke das abends, dann mache ich das abends bewusst nicht ans Ladegerät, sondern erst am nächsten Morgen. Und, äh, das hat dann den Effekt so, wenn's dann am Ladegerät ist so dann bin ich nicht dran. Das heißt so, den Morgen, äh, bin ich dann schon mal fast gar nicht am Handy und das ist ja schon mal 'ne 'ne gute Grundlage erst mal.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja, das ist doch super. Ich glaube, das geht ganz vielen eben nicht so. Die sind dann wahrscheinlich oder man ist ja dann geneigt, auch morgens sofort mal zu gucken: „Hey, was ist in der Welt passiert“, oder?
Ja, total, ne? Also, man will ja nichts verpassen, ähm, und, äh äh, ich sage mal, man guckt dann einmal kurz drauf und auf einmal ist schnell 'ne 3/4 Stunde rum, weil man dann irgendwie noch mal auf die App geht und hier noch mal nachschaut. Und, ähm, dementsprechend, hm, ist das halt schon, äh, absolut 'n schwieriger Punkt, äh, da überhaupt, sage ich mal, um die Zeit herumzukommen, ne?
Mhm. Mhm. Hm, sag mal, wie fühlst du dich denn dabei? Also, du hast ja gesagt, du äh, du versuchst es halt, äh, jetzt durchzuhalten und so. Ähm, was passiert mit dir, wenn wenn du halt, äh, merkst: „Oh, jetzt will ich's eigentlich in die Hand“ ne zum Beispiel Smartphone, ne, oder hm, jetzt will ich den Fernseher anmachen oder wie immer. Wie fühlt sich das für dich an? Äh, hast du 'ne Art Entzug?
Mhm. Ja. Hm, ja tatsächlich. Also es ist durchaus sehr, sehr schwierig, davon wegzukommen, ähm, weil man einfach merkt, äh, grade jetzt das Smartphone, das macht halt ganz viel aus. Ähm, vo Fe vorm Fernseher ist es so, hm, na ja, ne also dann dann bewusst drauf zu verzichten, das geht schon irgendwie, aber das Smartphone da merkt man wirklich, hey, also diese dieses automatische Drangehen, was man ganz häufig am Tag hat, ähm, wenn man das mal bewusst versucht zu unterdrücken, dann merkt man erst mal, wie häufig man diesen Drang hat, überhaupt ans Smartphone zu gehen.
Mhm. Ja, ja. Mhm. Mhm, aber es ist ja natürlich schwierig, weil das, äh, Smartphone ja viele Apps hat, die man halt im täglichen Leben benutzt. Unabhängig von den E-Mail-Programmen ist es ja auch andere Apps, die für die Bank oder öffentliche Verkehrsmittel oder was immer, ne? Also man braucht es ja irgendwie.
Ja, total. Ja, das deswegen man hat halt einfach so 'ne starke Abhängigkeit davon und deswegen, äh, ist halt auch an ganz, ganz vielen Stellen da wie gesagt immer so die 1, 2 Stunden die ich da mir am Tag vorgenommen hatte die erreiche ich häufig nicht weil eben also auf der einen Seite ist es natürlich die Unterhaltung, die man da drüber bekommt. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich, was du grad auch angesprochen hast, ne, dann: „Ah Mist, ich muss noch 'ne Überweisung machen“, so. Das heißt, man geht wieder ans Handy oder: „Hm, ah verdammt, wie war das denn jetzt morgen noch mal?“ Guckt noch mal in seinen Kalender rein, ne, und so weiter und so fort, ne? Also, das geht ja ewig weiter.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Hast du dich denn schon mal mit Leuten unterhalten, die zum Beispiel gar kein Smartphone besitzen? Wie die dann wie die klar kommen? Das ist ja dann auch so 'ne, hm
Ähm. <laughs> Ja, tatsächlich und, äh, am Ende des Tages geht es ja auch, ne? Also, ähm, auch ohne Smartphone kriegt man das alles hin. Aber, es ist 'ne Umstellung und diese Umstellung erst mal anzugehen, äh, ich glaube, d d die Leute, die hatten halt nie 'n Smartphone. Und, das ist, äh, deren Glück, sage ich mal, weil wenn man einmal in den Genuss eines Smartphones gekommen ist und die diese Funktion und wie einfach das an vielen Stellen geht, glaube, dann ist es wirklich schwierig, davon wieder hin wegzukommen, sage ich mal.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja und, ähm, sage mal, jetzt, äh, im Job brauchst du wahrscheinlich das Smartphone auch für bestimmte Dinge, Verifizierung oder was da alles, äh, dann immer notwendig ist, nicht wahr?
Mhm. Auf jeden Fall.
Und, ähm, wie wie wie kannst du da die Balance finden, dass du halt, ähm, weniger es im Job benutzt, aber trotzdem halt, ne, nicht zu wenig?
Hm, was ich da auf jeden Fall gemacht habe, ist, äh, grundsätzlich so Benachrichtigungen und so ausgeschaltet, ne? Also, ähm, alle Benachrichtigungen ausgeschaltet heißt, äh, selbst wenn ich dann mal kurz an der Arbeit, äh, ja, äh- von dir beispielsweise angesprochen- jetzt hier die diese Authentifizierung, die man da braucht so dann kurz ans Smartphone, authentifiziert man sich da drüber. Ähm, und dann geht man aber nicht auf andere Apps, weil eben keine Nachrichten da sind, ne, und das <yawns> das hilft schon mal.
Ah, ja. Mhm. Mhm. Genau. Genau. <chuckles> Ja, aber das ist ja auch schwierig, ne, dass man da nicht doch dazu verleitet wird. Jetzt bin ich habe ich's eh grad in der Hand und dann gucke ich mal noch schnell die ande und dann ist 'ne Stunde ganz schnell rum, nicht wahr? <chuckles>
<laughs> Ja, total, ne? Das das ist so, ne? Und, äh, deswegen habe ich das halt auch ausgeschaltet, weil früher w w habe ich dann das Handy angemacht und bevor ich überhaupt zu dieser Authentifizierungs-App gekommen bin, habe ich schon 5 Nachrichten gelesen und, äh, sage ich mal, war schon ewig am Handy und das das hat halt total abgelenkt, ne?
Mhm. Ja. Ja. Na ja, und am Ende weißt du dann gar nicht mehr, was du jetzt eigentlich machen wolltest, ne? Das, äh, kann ja jedem auch passieren. Hast du hast du denn da auch so App-Limits? Also hast du auch die Möglichkeit, so App-Limits einzustellen? Also zum Beispiel, dass du nur 'ne gewisse Zeit an 'ner bestimmten App was machen kannst?
<chuckles> Ja, das stimmt. Mhm. Ja, tatsächlich, ich habe auch darüber nachgedacht. Äh, also ich kenne das Ganze. Ähm, es würde auch gehen. Bis jetzt habe ich's halt noch nicht umgesetzt, ne? Das ist so 'n bisschen äh, habe ich aber schon i intensiv drüber nachgedacht, ob das vielleicht so der nächste Schritt ist, wenn ich jetzt wirklich merke, ey, es wird nicht besser. Einfach mal bewusst, äh, halt gewisse Apps dann einzuschränken, dass man halt eben nur noch, ich sage mal, 1/2 Stunde am Tag da drauf gehen kann.
Hm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm, und was hast du für 'n Gefühl, äh, was verändert sich für dich, ähm, wenn du jetzt deine Bildschirmzeit reduzierst?
Hm, also grundsätzlich kriegt man viel, viel mehr mit vom Leben. Also, es ist einfach äh, klar, man hat da immer das Gefühl, man verpasst was, äh, wenn man eben auf Social Media oder so nicht unterwegs ist oder man könnte irgendwelche Nachrichten verpassen. Aber dafür kriegt man viel mehr mit vom echten Leben. Und das sind schon so Kleinigkeiten wie beim Spazierengehen. Wenn man da nicht als am Handy ist, sondern einfach mal die Natur beobachtet und das auf sich wirken lässt, dann dann hat das 'n ganz, ganz anderes Gefühl für einen selbst, ne? Und, ähm, da sind schon so so kleine Veränderungen dann halt super wertvoll.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Also, hast du dann das Gefühl auch, dass du dadurch, ähm, gelassener bist im Alltag?
Total. Also das das ist einfach so, äh, weil man halt nicht dauerhaft auf diesem Bildschirm starrt und, äh, damit beschäftigt ist, sondern einfach viel, viel mehr wieder das um einen herum mitbekommt und auch 'n besseres Gefühl dafür einfach bekommt, was gerade einen herum auch so geschieht, ne?
Mhm. Ja. Mhm. Ja, das ist ja auch in der heutigen Zeit so das Phänomen, ne, dass man zum Beispiel also ich, hm, ah äh, es ist ja so, da sitzt man irgendwo und, äh, alle anderen, die da auch noch so sitzen, äh, haben ihr Smartphone in der Hand und gucken da drauf, ne? Also, gibt's ja auch so Karikaturen davon, mhm.
Genau, d d das das <laughs> keiner unterhält sich am Ende und alle schreiben sich untereinander dann die Nachrichten. Also, das ist teilweise wirklich absurd geworden, ne? Und, ähm, genau das ist das, was ich meine, ne? So, wenn das Handy weg ist, dann kriegst du viel mehr dich herum einfach mit und auch viel mehr dieses Zwischenmenschliche wieder. Und das fehlt ja ganz häufig in dieser Chatkommunikation. Äh, das fällt ja total weg und, äh, da hast du das dann halt endlich wieder und deswegen ist es halt durchaus auch sinnvoll, einfach mal darauf zu verzichten, eben nicht nur, weil es so viel Zeit frisst, sondern weil man auch dadurch Sachen nicht mehr so wahrnimmt.
Mhm. Ja. Mhm. Genau, also das hast du ja auch beschrieben, ne, dass es natürlich noch mal was anderes ist, wenn man mit jemandem telefoniert, als wenn man halt erst mal 20 Nachrichten hin und hergeschrieben hat, bis denn der andere weiß, was Sache ist. Ähm, weil doch einiges verloren geht in in in im Schriftlichen, als wenn man halt sich gegenübersitzt oder miteinander spricht.
<laughs> Ja, total. So sieht's aus, ne, da da ganz ganz viel und, äh, am Ende ist die Kommunikation auch in der Regel effizienter, ne, also, äh, wie oft ich das schon hatte so 'n kurzes Telefonat äh, wie schnell sich dann Sachen lösen konnten, äh, und manchmal per Chat, äh, man schreibt aneinander vorbei man versteht den gegenüber nicht und es ist einfach alles nur kompliziert also, ähm, durchaus, äh, 'nen wichtiger Punkt, äh, den man da beachten sollte.
Genau. Mhm. Wenn du wenn du jetzt, ähm, anderen es empfehlen wü wollen oder wenn andere dich fragen: „Oh, kannst du mir da helfen? Wie kann ich da meine tägliche Bildschirmzeit reduzieren?“ Was würdest du dir denen empfe
Mhm. Also, äh, Schritt 1 erst mal bewusst machen, wie viel ha bin ich überhaupt am Bildschirm, ne? Also erst mal so so aufschreiben: „W w wo bin ich“ und dann sich aufschreiben, „wo möchte ich hin?“ Ne, weil das ist ja der nächste Punkt, äh, weil es gibt ja Leute, die sagen: „Hey also ich fände es gut, wenn ich 4 Stunden am Tag nur noch am Bildschirm wäre“, andere sagen: „Ich möchte nur noch 'ne halbe Stunde oder so“, ne? Heißt persönliche Ziele festlegen und dann einfach mal anfangen, äh, bewusster drauf zu achten und dann mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Wenn's nicht hilft, dann gibt's ja die Möglichkeiten, die wir angesprochen haben, äh, die Apps äh, Zeitlimits einzuführen, ähm, oder sich, äh, kleine, äh, Erinnerungen ins Handy reinzusetzen. Ähm, solche Sachen, die helfen natürlich dann schon mal. Und am Ende des Tages natürlich auch immer wieder das Ganze zu reflektieren, ist auch super hilfreich.
Mhm. Mhm Mhm. Mhm. Genau. Ja. Genau. Ja. Genau, also auch dann so natürlich: „Wie wie wie ist es gelaufen? Oh, jetzt hab ich grad wieder 'n Durchhänger, ähm, ich fange noch mal von vorne an.“
So sieht's aus, ne, also, äh, das das tatsächlich 'n 'n wichtiger Punkt. Ähm, also auch mal mit, äh, Rückschlägen äh, die Rückschläge zu akzeptieren halt.
Mhm. Also mega tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir reden mal wieder miteinander. Mach's gut.
Ja, gerne. <giggles> Alles klar. Mach's gut. Ciao!